À, bạn ơi, hiện tại á thì mình đang gặp là khó khăn khi mà thức dậy đúng giờ mỗi ngày á. Thì cái này á thật ra là mình cũng gặp rất là lâu rồi, và tới bây giờ thì mình vẫn chưa có sửa được á. Thì, à, mình, à, thường đặt b báo thức là đủ kiểu hết, tà là từ, gọi là, ờ, 6:00 nè, đến 7:00 nè, rồi đôi khi là có cái khung giờ ở giữa giữa nữa ví dụ như là 6:15 này, 6:20, 6:35 này kia đó. Rồi mình để nhạc nó nó là tiếng nó to luôn rồi là để đi xa ở cái cái bàn, cái cái chỗ chí giường luôn á bạn, nhưng mà á, thì đôi khi á, là nó cũng gọi là, mình cũng, gọi là, à, bị quen rồi hoặc là, à, như thế nào đó, cái mình cũng ngủ luôn. Hoặc là có những lúc á mình để cái, à, tiếng chuông b cứ reo liên tục vậy, nhưng mà mình dậy không có nổi luôn, như cần mình cảm giác á là trong đầu mình cứ suy nghĩ là "Ờ, thôi ngủ thì thêm 5 phút nữa đi, rồi mình dậy cũng hổng sao đâu." Nhưng mà, à, cứ 5 phút nữa thì rồi 5 phút nữa, thì đến khi nào á mà cái, gọi là, sát giờ đi làm luôn á, thì mình mới ráng, gọi là, ngượng nh gượng dậy đ đi đề để mà đi làm á bạn. Thì cái tình trạng này cũng xảy ra thường xuyên và đôi khi á, kì mình cũng cải thiện được, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong vòng là 1 tuần thôi. Và cái tuần tiếp theo thì nó, gọi là, trượt dài luôn, là cả như là cả tháng luôn á bạn, thì hông biết á làm sao để mà hay là cải thiện cái tình trạng này hở bạn?
Ừm. Ừm. Ờ ha. Ừm. Ra là v Ừm, ừm, bạn cứ bình tĩnh nha, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi nè. Ờ, mình tin là bạn cũng sẽ tìm ra cái phương án giải quyết nè. Bạn ơi, vậy bạn cho mình hỏi một chút xíu nha, thì hổng biết là cái khung giờ mà bạn đi ngủ á và cũng như cái khung giờ thức dậy của bạn á, thường nó sẽ cụ thể như thế nào nè và cũng như là kể cả vào trong cuối tuần nha, thì bạn có thể mô tả kỹ hơn giúp mình được hông?
Ừm. Ừm, cái khung giờ, ờ, ngủ của mình thì nó cũng, gọi là, hơi bất thường một tí thì có lúc đó là 12:00 nè, rồi có đôi khi là cũng có lúc đó là 10:00 nữa. Ờ, khi mà buổi tối nha ừm, ừm, nhưng mà đôi khi thì mình thường là thức ơ, nó hơi là thức, a, muộn á bạn, tức là khuya hơn xíu, tức là tầm khoảng à, ư, thời gian trung bình thì tầm khoảng là 11:00 đến 12:00. Còn ngày cuối tuần á thì những lúc mà thứ Bảy đó nha, mình cảm giác là mình được, ờ, xả stress nè, rồi mình không có đi làm nữa, gọi chung là mình gỡ bỏ gánh nặng khỏi cái vai kiểu như vậy luôn. Cái mình, gọi là, mình xả stress luôn mình chơi game nè hoặc là xem phim nè, hoặc là mình làm những cái hoạt động mà mình thích á là tới 2:00-3:00 sáng, thậm chí là đến khi nào á là mình, gọi là, hết sức rồi, hết sức khỏe luôn và buồn ngủ quá mức, a, thì mình mới ngủ thôi.
A hả? Mình được Ừ. Ừm, mình hiểu nè. Tất nhiên là cuối tuần thì cũng có những cái khoảng thời gian nên xả stress mà, đúng hông bạn? Ờ, bạn ơi, vậy trong cái giấc ngủ của bạn đó nha thì bạn cảm thấy là có bao giờ bạn bị thức giấc nhiều lần giữa đêm hông? Và cũng như là buổi sáng á, khi mà bạn thức dậy á, bạn có cảm thấy là cơ thể bạn được tràn đầy năng lượng hông, hay là nó như thế nào nè? Mô tả nhiều hơn giúp mình với.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, được bạn ơi. Thì á mình á thì mình ngủ thì cũng không có ngon lắm đâu. Mình á thì nói chung là mình bị, gọi là, ngủ muộn đi, nhưng mà mình thức thì lúc nào nó, gọi là, cũng khoảng, gọi là, ờ 3 nè, 4 giờ nè, là lúc đó thì mình thật sự là mình rất là tỉnh đó nha. Đó như là có thể là mình có thể là dậy nè, tập thể dục nè, hoặc là chơi game gì đó luôn, nhưng mà lúc đó thì mình biết là mình ngủ không có đủ và cơ thể mình nó cũng gọi là hơi bị mệt. Mình cũng cũng hay bị xảy ra cái tình trạng là, ờ, đau cơ đó bạn, nhưng mà mình, ờ, ngủ tiếp đi. Cái mình chọn quyết định là mình ngủ tiếp, nhưng mà tới lúc đó là tầm khoảng là 6:00-7:00 là cái lúc đó là những cái lúc mà mình không thể nào mình dậy nổi á. Thậm chí là cái điện thoại mình nó kêu, gọi là, khoảng là 3, 4 lần, thậm chí là 5, 6 lần là mình mới dậy nổi. Đôi khi là mình bị, gọi là, ờ, trễ giờ làm nữa và đôi khi những cái tình huống nó xảy ra thì mình vội quá nè, chạy xe thì nó cũng hơi là khá là nguy hiểm, và công việc thì thấy mình cũng bị trì trệ và, ờ, sếp mình thì cũng bị cũng cũng nhắc nhở mình mấy lần rồi, nhưng mà đôi khi nó thành một cái thói quen luôn, mình không thể nào mà th tự sửa được nữa á bạn. Chỉ vậy, hông biết là làm sao đây nha.
Ừm. Ừm. Rồi, bị hưởng đúng Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, trong cái hoàn cảnh mà khi mà thức dậy mà bạn cảm thấy là hơi bị muộn giờ, đúng hông? Bạn cảm thấy cái việc mà căng th nè, và cũng như là hơi vội trong cái việc mà chạy xe thì mình cũng rất là hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà đúng như bạn nói nha, đôi khi nó cũng hơi bị nguy hiểm nè, đúng hông bạn? Vậy, à, bạn ơi, bạn, ờ, dùng cái báo thức nè, và bạn thức dậy bạn tắt báo thức rồi bạn lại ngủ tiếp đó, thì cái hành động này nó lặp đi lặp lại gần đây hông? Hay là đã cũng có một cái thời gian và nó cũng là hình thành một cái thói quen không được tốt rồi?
Ừm. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ừm, thực ra thì cái này nó hình thành một cái thói quen không được tốt rồi đó. Thì, à, lúc nào mình cũng tự nhủ trong đầu mình á là "Mình mình quyết định là nghe khi tiếng chuông đ báo thức á, thì mình phải dậy. Ừm, nói chung là phải ngồi dậy đi, hoặc là mình đứng dậy đi." Nhưng mà tới lúc mà mình mệt quá, cái tâm trí mình nó không có được, ơ, gọi là, kiên định lắm, là, gọi là, theo cái ý mình lắm. Nói chung là nó cứ dễ xuôi theo cái hướng, gọi là, tiêu cực không à, tức là, ờ, khi mà báo thức treo vậy, cái rồi mình tự tay mình tắt luôn, mặc dù trong đầu mình đang nghĩ là "Ừ, phải cố gắng" nhưng mà mình mệt quá rồi, cái ý thức mình nó cứ, gọi là, có muốn là nó tắt đi là mình để ngủ thêm 5 phút, thậm chí là, ờ, đôi khi, ờ, trong đầu mình cứ suy nghĩ ra cái suy nghĩ là "Ồ, ngủ thêm 5 phút hoặc là ngủ thêm 10 phút." Có bữa thì, à, mình, ờ, hết báo thức rồi nhưng mà còn sớm, ví dụ như là 6:45 đi, cái mình cũng tự động set thêm cái đồng hồ là hẹn thêm 10 phút nữa là, ờ, 6:55 thì mới dậy, nhưng mà tới lúc đó thì mình dậy không nổi và đôi khi là nó cũng dẫn đến tình trạng bị trễ làm á bạn.
Ờ. Ừ. Mình hiểu. Ừm, ừm, mình hiểu nè, và mình tin á nha là ai cũng có những cái lúc khó khăn tương tự giống vậy hết á. Nhưng mà bạn hông có một mình trong cái hành trình này đâu, mình sẽ đồng hành, cùng bạn tìm ra cái phương án giải quyết nha. Rồi, bạn cho mình hỏi thêm một cái thắc mắc nho nhỏ nữa nè, ờ, trước khi mà bạn đi ngủ đó, thì bạn cảm thấy cái việc mà bạn sử dụng điện thoại á, nó có nhiều cái thời gian hông? Và cũng như là có bất kỳ một cái hoạt động nào khác mà bạn cũng có thể làm trước khi bạn đi ngủ hông? Ví dụ như đọc sách nè, hay là tập thể dục thể thao chẳng hạn.
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì mình nghĩ cái việc mà đọc sách nè, tập thể dục thể thao, a, khi trước khi đi ngủ thì nó, gọi là, nó khiến cho cơ thể mình bị mệt và bị đói thì cho nên là mình không có chọn cái cái đó. Và cái việc đọc sách á thì nó cũng không có hấp dẫn mình lắm, tức là, ờ, mình đọc á thì mình bị chán nhưng mà trong đầu mình, gọi là, mình muốn, gọi là, chơi game hoặc là xem phim, nói chung là dành nhiều thời gian để mà giải trí hơn á bạn. Cho nên là cái việc đọc sách đó nó cũng không có thể nào mà, à, níu kéo mình được, tức là mình đọc chừng một chút á là mình cứ muốn, gọi là, chơi game hoặc là xem cái gì đó à, tại vì mình không thích đọc sách lắm á. Kiểu như vậy.
Ừm. Ờ, đúng. Ừm, ừm, mình hiểu rồi nè, vậy thì mình sẽ đề xuất cho bạn nha. Đầu tiên á về cái việc mà đi ngủ và cũng như thức dậy đó bạn, thì sẽ tốt hơn á nếu mà bạn có một cái giờ cố định nè. Đó, thì cái việc này nha sẽ giúp đồng hồ sinh hoạt trong cơ thể của bạn á bạn, nó hoạt động tốt hơn. Ví dụ như là bạn cố gắng nha, 10:00 là bạn đã lên giường rồi nè, và cũng sẽ cố gắng tập cho bạn cái thói quen từ từ vào cái việc mà vào giấc nè, đúng hông? Và cũng như thư giãn của bạn nó được thoải mái hơn. Thì khi mà bạn vào giấc ngủ rồi đó bạn, cái chất lượng giấc ngủ nó cũng sẽ trở nên tốt hơn, đúng hông? Thì khi mà ngày mới thức dậy á, đầu tiên là cơ thể của bạn đã ngủ đủ giấc rồi nè, và cũng như là một cái giấc ngủ tốt thì cái việc mà bạn chống lại cái cơn buồn ngủ á, để tắt báo thức á, nó cũng sẽ dễ dàng hơn đó nha. Thì hổng biết về cái việc mà thiết lập giờ đi ngủ và thức dậy này nè, bạn thấy cái phương án này nó có khả thi hông?
Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, cái phương án này cũng rất là khả thi đó, nhưng mà mình đang gặp một cái vấn đề đó là mình cũng đã thử ngủ sớm vào lúc 10:00, nhưng mà mình cứ, gọi là, trằn trọc nè, rồi mình cứ nằm lăn đi lăn lại, cái, mình cứ thức vậy đó bạn. Kiểu như là mình bị quen rồi á thì không biết là làm sao để khắc phục cái tình trạng này đây? Chứ mà đôi khi là bản thân mình thực sự là muốn ngủ sớm đó nhưng mà cứ mình nằm xuống là mình không ngủ liền được mà mình cứ hức rồi mình nhìn đủ thứ vậy à, nhìn <chuckles> nhìn trên trời rồi nhìn trên tường rồi này kia cho đến thậm chí là 11:00 mình đôi khi mới chìm vào giấc ngủ được bạn.
Ừm, mình hiểu nè và mình rất là trân trọng những cái sự cố gắng của bạn luôn đó nha! Vậy thì bạn hãy thử thêm cái việc mà đảm bảo xem là cái môi trường ngủ của bạn á nó có thực sự là thư giãn nè, ví dụ như là ít tiếng ồn nè, đủ tối nè, và cũng như là cái nhiệt độ mát mẻ đó bạn. Đó thì mình nghĩ là những cái yếu tố khách quan này nha, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà khiến cho bạn thư giãn nhiều hơn và vào giấc dễ hơn đó bạn. Và mình tin rằng á, ở cái bước đầu tiên á thì có thể là nó cũng sẽ khá là khó cho bạn vào giấc ngay nè, bạn cứ cố gắng thôi. Ờ, tập thư giãn nhiều hơn nè, ờ, đọc sách nhiều hơn hoặc là có những cái hoạt động lành mạnh nhiều hơn đó bạn. Thì khi đó thì sẽ giúp cho cơ thể của bạn nha, đi vào giấc dễ hơn nè. Và ngày hôm sau đó, khi bạn thức dậy á nha, nếu mà có thể đó thì bạn hãy để cái báo thức ở xa giường bạn một chút nè, thì khi mà bạn nghe tiếng á thì bạn khó có thể là với tay lấy mà, đúng không? Mà bắt buộc là bạn phải đứng lấy. Đó thì mình nghĩ đây cũng là một cái việc khiến cho bạn là tỉnh giấc sớm hơn nè và cũng như là đúng giờ hơn đó, thì hông biết là bạn nghĩ sao về cái phương án ha?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, cái phương án này cũng nghe nà nớp à, hợp lý đó nha, để mình có thể thà thực hành liền. Nhưng mà mình cũng đang gặp một cái vấn đề đó là, ờ, khi mà mình muốn ngủ sớm như vậy nhưng mà có nhiều thứ, gọi là, giải trí nó cám dỗ mình quá thì làm sao để mà có thể là, à, mình quên đi cái đó, mình không nghĩ tới đi? Ví dụ như là lúc mà mình đi ngủ á thì giờ đó là mình thường chơi game đi, và mình bị cái thói quen này chơi rất là nhiều lần rồi, thậm chí là nhiều năm luôn rồi. Khi mà tới cái lúc, cái giờ đó thì não mình nó bắt đầu là, à, tự động suy nghĩ tới cái việc chơi game rồi. Còn cái việc mà suy nghĩ nó không có ng khi đi ngủ á, nó không có nghĩ tới thì làm sao mà để cắt luôn cái thói quen đó vậy bạn?
Hiểu. Ừm. Thật ra thì khi mà nó đã hình thành cái thói quen rồi đó bạn, thì cái việc bạn cắt ngay lập tức á, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là áp lực và cũng như căng thẳng hơn này nha. Cho nên là mình đề xuất á bạn, có thể là cái tuần đầu tiên đó, thì bạn sẽ giảm cái giờ chơi game lại, giảm xuống, ờ, bớt đi nè. Và cái tuần kế tiếp á thì bạn thêm 15 phút chẳng hạn. Mình tin rằng nha, với cái sự kiên trì của bạn nè, cứ từ từ, từ từ thì bạn cũng cũng có được những cái sự nỗ lực, đúng hông? Và cơ thể của bạn cũng sẽ bắt đầu quen dần với cái việc mà chơi game ít lại nè và tăng cái thời gian chất lượng từ ngủ nhiều hơn đó bạn. Đó thì hông biết là bạn thấy cái phương án này nè, nó có khả thi hông ha?
Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. À. Ừm, cái phương án này thì nghe thì cũng rất là dễ nhưng mà làm thì chắc là khó, nhưng mà để mà mình cố để cố gắng để mình có thể ngày càng cải thiện sức khỏe nha, chứ cái việc mà thức dậy mà trễ như vầy hoài á thì mình cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề luôn, kể cả trong cuộc sống và công việc nữa. Ừm.
Ừm. Và bên cạnh đó nha, thì cái việc mà đặt báo thức đó bạn, thì như mình chia sẻ đó thì bạn có thể là để điện thoại xa ra nè, có thể là để trên bàn làm việc, ngủ cũng được. Thì khi mà bạn đủ nghe cái âm thanh đó nha, vẫn đảm bảo là âm thanh có thể khiến bạn thức dậy được nha. Đó, thì khi mà bạn nghe cái âm thanh như vậy đó, thì với cái thói quen cũ đó thì bạn chỉ cần với tay lấy thôi, đúng hông? Sau đó thì bạn, à, hẹn giờ tiếp, có thể ngủ tiếp thêm 5-10 phút nè. Nhưng mà mình tin rằng cái việc vạn đứng lên để bạn đi lại phía bàn làm việc nè, để tắt cái báo thức á, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn có một cái hoạt động là vừa khởi động vào buổi sáng rồi đó, là cái việc đứng dậy đó. Thì sẵn tranh thủ khi mà bạn đang đứng dậy đúng hông, thì bạn thử vươn vai vài cái nè, và nếu mà có nước ấm ở đó thì bạn cũng có thể là uống nước ấm chẳng hạn. Thì mình nghĩ đây là một cái việc rất là tốt cho cái việc mà khởi động một cái ngày mới, đúng hông? Và cũng như tránh cái việc mà thấy là cứ phải tắt báo thức nè, rồi cứ lặp đi lặp lại hoài đó. Đó, thì hổng biết là bạn thấy cái chuỗi hóa hồng động như vậy nè, nó có ổn hông?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm, chắc cái này là mình phải kết hợp thêm những cái mà bạn nói thì khả năng thì mới được đó nha. Nhưng mà mình đang gặp cái vấn đề đó là mình rất là khó ngủ á bạn, kiểu như là, mình nằm lên giường mình không có ngủ liền như người ta được. Mình hỏi nhiều người bạn của mình á thì họ nói là họ nằm lên giường thôi là họ thể là ngủ liền được, nhưng mà đối với mình á thì mình không có ngủ được, và mình phải là bấm điện thoại hoặc là nghe âm thanh gì đó, để mà có thể là giúp cho mình, ờ, nhẹ nhàng đi ngủ. Nhưng mà nó cũng không có nhẹ nhàng lắm mà cần phải là tầm khoảng là 30 phút hoặc là 1 giờ sau thì mình mới từ từ chìm vào cái giấc ngủ được đó bạn, tức là mình bị khó ngủ á. Thì hông biết làm sao khắc tình trạng này đây bạn?
Ừm, ừm. Mình Ừm, ừm, thật ra thì những cái việc này nha, bạn cứ từ từ thôi về cái việc mà giảm sử dụng điện thoại nè, và cũng như là hạn chế gập gym chẳng hạn. Và nếu mà cần thiết á nha, thì bạn cũng có thể là đi khám bác sĩ hoặc là chuyên gia đó bạn, họ có thể là cho những cái loại thuốc nó về cái tuần hoàn máu não đó bạn và tăng về cái tuần hoàn máu não nha, thì bạn cũng sẽ cảm thấy là, à, não của bạn thư giãn nhiều hơn, và cũng như là cái việc vào giấc á bạn, nó tốt hơn đó bạn. Cho nên á mình tin là cùng với cái sự kỷ luật nha, và cũng như cái sự kiên trì á thì giúp cho bạn là có cái giấc ngủ chất lượng này nha, và cũng như là thức dậy đúng giờ hơn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha, để mình có thể là thực hành những cái, a, cách của bạn mà nêu ra đi, chứ cái tình trạng này mà kéo dài hoài á thì mình chắc chắn là không có chịu được đâu và công việc, à, cuộc sống mình đã bị đảo loạn hết đó đó. Cảm ơn bạn rất nhiều nha vì những cái lời khuyên của bạn nha!
Mình rất vui khi được chia sẻ với bạn.